สวัสดีครับคุณบ้าน
สวัสดีครับคุณหมวก <chuckles> พร้อมกัน เลยนะ
ครับ ครับ
เป็นไงบ้างครับเนี่ยคุณหมวก? อ้าว พร้อมกันอีกแล้ว
คุณบ้านเป็นไง? เอ่อ ครับ สบายดีครับ แล้วก็ ร้อน นิดหน่อย ครับ
อืม ร้อนเนาะ ของผมก็โอเคนะ ร้อนนิดหน่อย แต่ว่า
ครับ
ก็ยังโอเคอยู่ แต่ว่าอยากให้เป็นเหมือนเมื่อวาน เมื่อวานมีฝนตก สบายหน่อย วันนี้ไม่มีงี้แย่เลย ใช่ ๆ ๆ ทางนู้นมีฝนตกบ้างไหมครับเนี่ย?
เย็นครับ อืม เหมือนจะตกสัก 2 วันก่อนแล้วแหละนะครับ แต่ว่าอันนี้ก็ไม่ตกแล้ว ใช่ครับ
อืม แล้ว แล้วก็ไม่มาอีกเลยใช่ไหม? อ๋อ ๆ โอเค ๆ
ครับ
ตอนนี้คุณหมวกอยู่ กทม. หรือว่าต่างจังหวัดครับเนี่ย?
อยู่ เชียงใหม่ครับ ใช่ครับ
อ๋อ เชียงใหม่
ครับ
ก็เมืองใหญ่เนาะ นักท่องเที่ยวเยอะเลย
ก็จะเรียกว่า เป็นเมืองหลวงแห่งที่ 2 ก็ได้ครับ
<laughs> ก็จริง
ใช่ครับ
โอเคครับคุณหมวก วันนี้ผมก็จะมีเรื่องอยากลองที่จะ พูดคุยกับคุณหมวกนิดหน่อย
ใช่ครับ ครับ
อยากถามคุณหมวกก่อนเลยว่า คุณหมวกคิดยังไงเกี่ยวกับชนชั้นในสังคมตอนนี้ครับ?
อืม มีความคิดก็
อือ ๆ
ถ้าในมุมของหมวกเอง จะรู้สึกว่า จริง ๆ ไม่ต้องแบ่ง จะมีพวกคนรวย แล้วก็ธรรมดา แล้วก็คนจน ใช่ไหมครับ
อือฮึ อา ชนชั้นบน ชั้นกลาง ชั้นล่าง ประมาณนี้
อืม คือ ส่วนตัวหมวกเอง จะให้คุณค่าคนเท่ากันครับ ถึงว่า เขา แม้จะมีเหตุตังค์หรือว่าไม่มี ผมก็ มอง ก็คือความเป็นคนนะครับ ก็ยัง มอง
อืม อือ ๆ อืม
ใช่ครับ

มัน มันก็ มัน
อืม
เขาเรียกว่า คุณค่าของคน มันอยู่ที่ การที่ คนเรา ให้เงินคนนี้ และเราจะถูกมองว่าเป็นคนดี เสีย ส่วนใหญ่แล้ว ถ้าเราไปให้เงิน คนชนชั้นล่าง แบบ ตามชาวบ้าน อะไรเงี้ย แถวบ้านอย่างเงี้ย
อือฮึ อืม อา ๆ เออ ๆ สำหรับผมนะ ถ้าเกิดแบบ คือถ้าเกิดเป็น เป็นแนวพวกเนี้ย ที่เขาไม่มีจริง ๆ อะ ผม ผม ผมรู้สึกว่าผมจะไม่ ไม่ให้เป็นเงินนะ อย่างน้อยคือไปเลี้ยงข้าวเขาก็ได้ผมว่า เลี้ยงข้าวเลี้ยงอะไรให้ ให้ ให้มันเห็นเป็นรูปธรรมแบบไม่ เพราะว่านั่นแหละครับ เพราะว่ามัน คือ โดยส่วนใหญ่แล้ว คือ ส พวกนี้ส่วนใหญ่ เขาจะเป็นแบบคนติดเหล้าอยู่แล้ว ติด บางคนก็ไปซื้อกาวซื้อ อะไรอย่างเงี้ย มันก็ทำให้ ใช่ ๆ รู้สึกว่ามันจะกลายเป็นการไปสนับสนุนเขาให้ทำอย่างงั้นต่อ ถ้าเกิดเราให้เป็นเงินน่ะเนาะ
ครับ ครับ ครับ ใช่ครับ ใช่ ใช่ครับ มันเหมือนสนับสนุนทางอ้อม เลยครับ
อืม ใช่ ๆ แล้วคุณหมวกคิดว่าอย่างงี้ เราจะสามารถแก้ไขยังไงได้บ้างครับเนี่ย?
โอ้โฮ! มัน อยู่ที่
อือ ยากนะ
การ การจัดการของ ทาง ทางรัฐเสียส่วน ใหญ่ แล้วก็
อืม อืม
มันก็อยู่ที่คนด้วยนะครับคุณบ้าน
อือ ๆ
ว่า เขาพร้อมที่จะแบบ รับความเปลี่ยนแปลง จะยอมเปิด ใจให้อะไรแบบใหม่ ๆ หรือเปล่าด้วยนะครับ
อืม ๆ ใช่ ๆ ผมว่าอาจจะต้อง ถ้าเกิดจะให้มันแบบ หนัก ๆ จริง ๆ คือมันก็ต้องมีอะไรที่มันค่อนข้างเด็ดขาดอะเนาะ แต่ว่า อะไรที่มันเด็ดขาดเนี่ย คือ ความ ด้วยความเป็นตาสีตาสา ชาวบงชาวบ้านเนี่ย เขาจะรับกันไม่ค่อยได้
ใช่ ใช่ครับ